Peki mesela, hani, eee, ekstra mesaiden bahsettin. Hani, normalde kaç saat çalışman gerekiyordu? Eee, ne kadar daha uzun süre çalışıyordun? Ve neden mesela gün içerisinde hiç sosyal hayatına vakit kalmıyordu? Hani, eee, çok mu uyuyordun? Hani, ya da ne bileyim belki yolda çok fazla vakit geçiriyorsundur? Biraz daha bana o günlük rutininden bahsedebilir misin?
Hı hı. Hı hı. Tabii ki, aslında saydıklarının hepsi var. Yani mesela, eee, böyle, çok yakındı. 6 kilometrelik bir yol gibi bir uzaklık vardı benim evle iş yerim arası. Ama İstanbul çok iyi tabii ki, ama İstanbul gibi bir yerde sabah ve akşam trafiği çok, ııı, başka bir şey tabii. İii, gidiş geliş totalde 3-3.30 saat arası benim yolda vaktim gidiyordu sadece.
Hı hı. Çok iyi. Anlıyorum, trafik diyorsun. 3.30 saat gidiş. Şey, iii, toplam mı? Bundan mı bahsediyorsun?
Gidiş-dönüş toplam, evet. Eee, gidiş-dönüş, evet. 9:00-18:00 mesaimdi. Evet, 9:00-18:00 mesaisinde, işte, 7:00'yi, 7:15 gibi evden çık. Çünkü tabii ki, 9:00'da mesai başlıyor da, ben 9:00'da zınk diye oraya gitmiyorum yani. Eee, bir şekilde bir 5- 10 dakika, 15 dakika öncesinde gidip, böyle kahvemi hazırlayıp, bilgisayarımı kurup, oraya oturuyordum. Eee, çıkışta da aynı şekilde.
Yine 6 kilometre için çokmuş gerçekten. Ama İstanbul'un trafiği malum, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, bundan öncesinde de her gün aslında, hani, bir belki duş alma rutinin olabilir. Eee, uyanma, kendine, aaa, hazırlık süreci vs. derken, eee, bu süreç gerçekten uzayabiliyor, tabii.
Evet. Eee, duş alma falan akşamdan yapıyordum. Çünkü, eee, işte çıkışta da mesela, 18:00'da biten mesaiye hem dönüş trafiğine yakalanmamak için hem de verilen işleri bir şekilde tamamlamak için 8:00-8:30 gibi çıkıyordum. Yani, ben 12 saat gibi bir mesai yapıyordum. Yol hariç! Düşünebiliyor musun yani? Tabii, ben çok kilo falan verdim, stres oldum ve bunların hepsi 1 yılda oldu yani. Benim, eee Hı.
Hı hı. sekiz buçuk! Evet, gerçekten çokmuş. E, peki, bir şey diyeceğim. Hani, eee, ofiste diğer arkadaşların da senin gibi kalıyorlar mıydı? Genel olarak yani bu şirkette yaygın bir şey miydi bu mesai yapmak? Eee, ya da bir tek sen mi kalıyordun? Bu sefer de kimse sana "Sen niye çıkmıyorsun?" eee, demiyor muydu mesela?